Che ca sì, sì, sì, s
Proprio nella nella de de ne de nei rapporti, no, nei rapporti tra interpersonali. Anzi, ti direi una cosa, ti direi di più: se veramente ci fosse, ehm, a livello universale, no, questa pratica, non ci sarebbero più problemi, non ci sarebbero tensioni, non ci sarebbero guerre, non ci sarebbe nulla, no, perché saremmo tutti tutti gentili verso tutti, no, ehm, quindi ci sarebbe più vabbè, perché comunque gentilezza oggi la gentilezza è una pratica ehm, comunque è è è un'altra forma di amore, di rispetto.
Eh, dimmi, mh. Sì? Atten sì, certo, sì. Sì. Eh, sì, però attenzione: non confondiamo le 2 cose.
No, perché a meno che non è una gentilezza non è non è a meno che non stiamo parlando di gentilezza, ehm, finta, no, ehm, però però ormai sì, però comunque io quando cioè, quando tu mi fai questa domanda, per me la gentilezza io la prendo nell'eccezione vero e puro del termine, no, quindi proprio nel nel nel nel nella sua, ehm, come dire, proprio n nobiltà, no, nella nobiltà del de de de dell'aggettivo, no?
Ecco, era lì che volevo portarti, è ve Okay. Sì. Okay. Cioè nel senso proprio di autenticità, ecco, possiamo dire.
Eh. Sì, sì, proprio nel vero senso della parola perché dopo gentilezza, ehm, falsa, non è non è gentilezza, ma una gentilezza falsa, no, gentilezza per per raggiungere uno scopo
Mh. Beh, perché, in realtà, ti posso esatto.
ehm, l per un secondo tipo, cioè, pe sì, per un secondo fine, no, non è p più nemmeno gentilezza quella lì, perché è una è una tua strategia per arrivare a ad un obiettivo, no, invece la gentilezza proprio nel senso in senso lato, in senso generale, ehm, ha un'accezione sì.
Già. In senso di umanità anche, quindi proprio come sinonimo anche, no?
Per me è una forma è una forma di a di amore che ricchiude che racchiude rispetto, racchiude la solidarietà, racchiude l'empatia, racchiude racchiude tutto, no, quindi, se si mettesse in pratica, ehm, non ci sarebbero più i problemi, le tensioni che ci sono, ma è una cosa questa qui è una è una utopia.
Certo. Esatto. Esat

Eh, esatto. E invece nelle nostre di generazioni è apparso il fenomeno del ghosting. Cioè: “Chi se ne frega, io scompaio, non mi faccio più vivo, tu non mi vedrai mai più e anche se mi vedrai, ma chi se ne frega”. Cioè, eh siamo la generazione del chi se ne frega, no, e quindi allora le facce tos Quanti
<chuckles> Certo, o Delle facce toste anche, no, perché io per esempio perché io per esempio non non avrei mai il coraggio di guardarti negli occhi se se ti ho fatto una mancanza.
quan A invece no, invece no, ma invece no, ma invece per esempio sai quanti colleghi prima mi che ne so v gente a caso, no, che poi non è che sono amici, sono gente a caso, però se t
Sì, sì certo, ci si ti ci sei è ritrovata così per non è che li hai scelti, ma stanno lì anche n ne
Ma sì, ma dall'oggi al domani, d che prima ti ti salutavano, dicevano: "Ciao, tutto bene, come stai, tutto bene", così. Ora li trovi al caffè, ti guardano e neanche ti dicono: "Ciao", ma
Ah sì, sì guarda, io qu io quello lì lo sai, io ho una <chuckles> ho un metodo, no?
Ma che senso ha? Cioè nel senso, dico ma ma se prima mi eh, dimmi.
Sì, sì, guarda, io ho un metodo che che che mi è capitato proprio- proprio di sperimentare in quando lavoravo in un ufficio, no, che la gente, sai, così frettolosamente, no: “Ciao, come va?” No, e poi nemmeno nemmeno sei t t sicuro di di ascoltare quello che tu replichi, no. Allora dicevo dicevo: “Molto male, grazie. E te?” No, allora ci stavano certi che proprio che non ti stavano ascoltando, dicevano: "Sì, anch'io, grazie", andavano e passavano avanti, no, e invece ci stavano quelli che diceva “Co co come molto male?” No, si interessavano, allora si ci scherzavano, no, per per per questo qui è una cartina al tornasole, no, perché tanta gente, ecco, ti ti dice le cose così, ma
Mh. Mh. Sì, sì. Mh. Sì, sì. Cert
senza senza la uhm, veramente averne a cuore, no?
Sì.

Certo, sì, è chiaro, no, capisco.
Ehm, e questo qui, capito, m'ha guardato proprio così basito perché cioè lo trattavano tutti quanti come se fo se non fosse nessuno, no? E poi era un po' complicata anche la diciamo, la la la cosa mia. m' avrebbe dovuto mandare insomma dovuto i in altri in altri ad altri sportelli e, invece, proprio perché ero stato gentile, no, me l'ha me l'ha risolta lui. Me l'ha me l'ha completata lui tutta tutta tutta la pratica capito? Eh sì, eh sì. E quindi
Che carino, ma che carino. Esatto. Ah, una volta ti racconto questo a Roma molto divertente: ehm, appunto, che tu mi stai dicendo che, insomma, qui sono un po' coloriti nel linguaggio, effettivamente io ancora me lo ricordo. Una volta ero andata lì e volevo far
Dimmi, dimmi. <chuckles> Ma io sono il primo che lo che che che lo dice questo, eh. Lo riconosco.
Ma, guarda, ma ma, in realtà, è colorito, mhmm, tu hai detto ignoranti, ma, in realtà, a me fa molto ridere. Sì, sì.
No, vabbè volevo volevo sempre un po' per per esagerare, per per per enfatizzare la cosa. Sì, sì, no, no, assolutamente.
Enfatizzare, certo, cer allora, vado in una cartolibreria, volevo una fotocopia, non avevo capito il prezzo, no? Questo edicolante mi dice, non so, mi dice: "Guarda" mi dice il prezzo, io capisco 2€. Allora lo guar per una fotocopia, che effettivamente era tanto, no? E dico "Urca, 2 scusi, 2€?" E lui mi guarda e mi dice "A signo', che m'ha visto er passamontagna quanno è entrata?" Ho detto, cioè per dire, ma è un prezzo pazzesco: "Cosa di cosa dici, 2 € per una fotocopia?" E erano 20 centesimi adesso non ricordo, per dirti.
Eh, eh. <laughs> <laughs> Ah, ah, ah. Eh sì perché lui diceva lui dicendo così in maniera colorita, ha detto: "Mica sono un rapinatore." No, perché sarebbe stata una rapi sarebbe stata una rapina, no, eh 2 euro per una fotocopia è una rapina. Eh.
Esatto. Sarebbe sta sì, sì, sì. Ma, guarda, mi ha fatto ridere tantissimo. Ho detto mamma mia, troppo cos troppo simpatici ecco, dove gli è venuta questa battuta per dirti? Bello.
<chuckles> No ma quella lì, ce l'abbiamo ce l'abbiamo pronte, siam veramente sono
Bello, bello, bello. E non è facile, eh
Fa parte del del nostro del nostro carattere. No, no, no, poi veramente no. Comunque prima dicevo così ignoranti, ma comunque amo amo amo la mia città, amo i miei concittadini, eh, non è non volevo fare fare lo snob, no, anzi, assolutamente.
t trovare No, no, ma avevo capito, è un No, lo so, lo so, l'ho capito, l'ho capito dal tono.
E quindi, senti, allora secondo me la gentilezza è una pratica che che e che si impara, che s che sì, che si impara e si insegna.
Eh. Va va curata, mhmm, e va trasmessa.
No, infatti, a me a me l'hanno insegnata, io l'ho imparata. Ehm, ho un un figlio di di di 17 anni, ehm
Esatto. Mh. Bravo.

Ma, ehm, addirittura, uhm, mi viene in mente, ehm, che però poi secondo me le nuove, ehm, ge nuove, che poi nuove non sono più, pensiamo un attimo ai Millennials, no: Millennials, quindi quelli nati insomma fino al '93 sostanzialmente, quindi dalla dagli anni, non lo so, '83 al al '93 per dirti. Ecco, u Sì, sono i mill ehm, la generazione Millennials, no.
E sì. Certo. Quelli sono i millennials? Ah-ah.
<smacks lips> Va bene. E allora che cosa, uhm, succede: che effettivamente, secondo me, mhmm io sono un Millennials anche io sono un Millennial, però che cosa ti dico: che secondo me s noi come mhmm, cioè dal punto di vista della gentilezza intesa come tu l'hai, ehm, c chi ehm, molto bene descritta, ci siamo un po' persi. Ci siamo un po' persi rispetto alle generazioni secondo me passate.
Che succede? Sì. Ah. Sì. E come mai secondo te questo qua? Perché comunque poi, sai, la gentilezza viene insegnata anche, eh, cioè- cioè sì, ce la puoi avere anche tu in maniera in maniera, come dire, innata, no, istintiva, no; però a me per esempio, ecco, io io mi io mi reputo una persona gentile, ehm, perché comunque, mhmm, me l'hanno insegnata. Per esempio, ecco, c'er c'era mio padre che diceva sempre, cioè che che che che che che non costa nulla. Cioè non è che
E e! Nate, eh, sì sì. Certo. Mh.
che stai facendo l'elemosina e quindi devi tro ci ci ci ci ci devi togliere, no, mhmm, magari dei soldi, no, che servono. Cioè, comunque c'è una cosa che tu a te non costa nulla, no, praticare questa gentilezza, ehm, e fa piacere. E poi ti apre anche le strade
Erto. Certo.
se vogliamo andare a vedere, no. A te conviene mi viene, mi sì.
Ma invece guarda, io ti posso dire, secondo me, nella mia generazione le persone sono più distaccate, sono più, ehm, come dire, egoiste, ma addirittura neanche i s i se
Eh, ma perché? Però perché è successa questa cosa? Che che che cioè qual è stato il momento il momento dello stacco, no, che c'è stato diciamo questa questa divisione, no, che si è presa questa questa, mhmm, direzione?
<clicks tongue> Ma non te lo s Ma secondo me secondo me è un re allora, ti dico la mia interpretazione, perché poi non ho una risposta, devo dirti.
Certo, certo, no, stiamo parlando così di così p pourparlers, no, di cose personali, di cose così anche in maniera empiriche, non basate su studi o o o o o cose alte. Certo, certo, anche le mie so' perso sia sop supposizioni personali, eh. Niente di niente ve di di di cioè di verità, o di che di presunzione di conoscere la verità.
Ehm, certo. Ecco. No, esatto, esatto. Supposizion Appunto. Allora te lo dico: secondo me all'epoca dei nostri nonni, per esempio, no, ehm dei nostri nonni, che cosa succedeva: ehm, la p il il potere della parola il valore della parola, cioè dare la propria parola era una cosa importante, era una cosa di di di era un valore forte, no. Cioè io ti do la mia parola e ci metto la mia faccia e ci metto
Sì. Certo. Come no. Certo, la stretta di mano. La stretta di mano era cioè con su sup su suggellava tanti accordi, no. Non c'erano bisogno di contratti, di ehm, di di quisquilie.
Prima, no. Benissimo. Esatto, esatto.